Слушай, я в последнее время заметила, что я ощущаю какую-то растерянность, когда иду, м, за покупками, э, и, это то ли, э, а, неважно, это продукты, или это просто вот, э, какие-то регулярные покупки или подарки, да.
Так.
Знаешь, столько всего я вот в США живу, здесь столько всего, особенно подарков столько, и я настолько теряюсь в последнее время, что отражается на моем чеке, и я просто потом прихожу домой и думаю, боже мой, что это такое я купила, и открываю там эти пакеты, там, м, в общем и то, что нужно, и то, что не нужно, И ты знаешь, э, меня это даже вызывает какую-то такую фрустрацию, потому что, э, ну так невоз нельзя дальше жить, э, очень большой выбор всего и всё подорожало где-то, ну, по сравнению с прошлым годом процентов на 25, я так вижу, и я так чувствую, что пора как-то брать себя в руки, знаешь, свои какие-то привычки и, э, что-то менять. Что думаешь по этому поводу?
Мгм. Ну да. Ого. Я хо очень хорошо понимаю твои эмоции, потому что действительно вот эти импульсные покупки, которые ты не особо контролируешь, а в какой-то момент приходишь домой, да, и с видишь, сколько это нь всего стоит, и что твой бюджет просто начинает, ну, ты ни не выводишь, например, по бюджету просто там. Плюс, как ты совершенно правильно заметила, да, э, э, инфляция растёт, растёт, и, э, м за дея з ра растут, э, цены, поэтому да, и нужно, конечно, на это всё смотреть. Мы попробуем с тобой щас, может быть, что-то придумать. Вот, позволь мне уточнить. Скажи, пожалуйста, вот это твои импульсные покупки, они происходят вообще, ты вот думала, они происходят именно когда тебе нужно, а, вот, э, что-то купить для других? Это как подарки именно ты имеешь в виду? Или вообще, в принципе, ты заходишь в магазин и всё, ты не можешь остановиться, ты набираешь больше, ч чем чем тебе нужно?
Мгм. Да. Мгм. Да. Да. Ну, давай разделим на 3 части это всё. <chuckles> Да, 1 - это продукты. Ты знаешь, а в продукты, я поняла, уже лучше голодной не ходить, потому что почему-то начинаешь набирать, а вот э то, что даже не столько-то и не надо на неделю да
Давай. Да.
Какое-то замораживать. Потом, если это подарки, то мне вот сложно выбрать как-то. Знаешь, много всего, и я всё время думаю: боже, а что же вот, вот что же подарить, что же вот, э, огромный выбор. Вот в советское время ещё, я помню вспомню в моём детстве, вообще пошёл, такого не было, да, то есть стоит 2 сока на витрине, <chuckles> и всё. А вот, а сейчас всё есть. И, и А и т 3, что, да, импульсные покупочки это такое вот, когда зашел вроде бы как п покупать хотя бы те же подарки, да, и начинаешь покупать что-то себе. А вот такое какое-то желание побаловать себя, и ты видишь какие-то скидки, и думаешь, вот это мне тоже надо, и вот это надо, и вот это. И знаешь, как будто подарки вот даришь себе.
Да, я понимаю. Ну конечно. Мгм. Да, понимаю тебя.
И вот получается абсолютный какой-то выход из бюджета, бывает даже в 2 раза, и это какие-то получаются совершенно не маленькие суммы, и меня это уже как-то расстраивает, честно.
М, э, ты знаешь, а, во-первых, спасибо, что ты так откровенно разго по проговорила проблемы, которые у тебя есть, и стало гораздо понятнее вообще, в чём суть. Ам ты знаешь, а, хочется здесь отметить, что действительно импульсные покупки, вот такие вот, они могут быть связаны с тем, что в, ты чувствуешь какую-то неуверенность в себе внутреннюю. И таким образом, покупая много вещей, ты одновременно пытаешься а на, п запастись впрок. Особенно это предполагается, когда какие-то скидки. Потому что почему ты покупаешь именно по скидкам? Ну потому что это дешево, да, а раз дешево, нужно брать. То есть есть возможность сейчас не упустить, потому что ты ее упустишь потом, и вот не будет. Но здесь это кроется как бы большой большой минус, и ты сама его, собственно, проговорила, да, что ты набираешь огромное количество вещей, которые, возможно, либо слишком дороги, и на потому что, ну, в целом они дороги, да, потому что ты их много набрала, и в итоге, вместо того, чтобы сэкономить, ведь смысл скидки, чтобы экономить, да, а у тебя получается с при скидке, при скидке, где ты бы должна вроде бы сэкономить, ты, наоборот, тратишь больше. Я правильно понимаю?
Мгм. Да. Да. Да. Получается, что да, получается, что я набираю то, что, а че без чего можно было бы обойтись, вот честно. А, ну я просто, допустим, одеваю там какое-то платьишко и и думаю, ну, вот кара хорошо, я се в нем нравлюсь, и, может быть, куда-то я в нем пойду.
Да, понимаю тя прекрасно. Опять же, э, у, э, хочется красивого всегда что-то себя окружать красивыми, а не только функциональными вещами. Таким образом, а общее внутреннее состояние оно как бы улучшается, настроение улучшается, потому что, э, красивые вещи, вообще красивые какие-то, м, э, приятные, да, на на ощупь или на на взгляд, на что угодно а вещи, они всегда немножечко поднимают и настроение и действительно делают жизнь чуточку лучше вот.
Дам. Да. Да, да, так и есть.
Ну давай да, но давай на это рассмотрим немножечко с другой стороны. Дело в том, что, а, э, недаром, э, всё, э, там то если одежду взять, да, она всегда делится на повседневное и праздничное, и, а, иметь, э, огромное количество праздничных вещей, э, как будто бы не совсем обязательно, особенно если ты не так часто выходишь куда-то в свет. Да, если ты, скажем, не слишком публичная фигура, если ты просто вот тебе нужно куда-то выйти, например, иногда, то как будто бы, может быть, и нет смысла набирать эти вещи и, а, и. И иметь это в виду, то есть в голове вот эту вещь, да, это, а, неплохо при составлении плана.
Мгм.
А, покупок. То есть ты пишешь се план покупок перед тем, как идти, и потом составля э, пэ и с соотносишь его, а, с вещью, которая тебе очень понравилась. Если эта вещь там есть, ты её покупаешь, если нет, ты её можешь посмотреть, даже потрогать, может быть, примерить, э, в кабинке, но при этом ты её спокойно убираешь, э, обратно, потому что ты понимаешь, что, а, у тя её в планах не было. Как те такая мысль?
Ты знаешь, мысль прекрасная, и я даже пишу себе план покупок, а вот, э, для продуктов, и это хорошо работает, действительно. Даже последнюю закупку сделала строго по списку, но всё, что касается женских штучек, да, э, то есть я часто хожу, а, в магазины, где могут выбросить там остатки коллекций, да, или вот, я вижу, когда вещь, э, которая вот, ну да, она дорогая, и и я понимаю, что, может, это даже не очень нарядное платьишко, оно просто может быть даже и повседневное. Но просто я понимаю, что я бы эту вещь не купила за ф полную цену, а вот как раз там за 1/3 цены там или 1/4 я в с удовольствием куплю. И вот получается, таких вот вещей много, да. И знаешь, это настолько эмоционально может быть, что ты даже не знаешь, вот какой список тебе туда написать. То есть, если ты, допустим, идёшь туда за носками, да, а тут вдруг платьишко, и вот это вот всё равно побеждает, понимаешь, во мне.
Мгм. Да. Мгм. Конечно, понимаю, и более того, здесь есть очень простой способ, э, э, этого, э, ну, у это это, м, отрегулировать. Носки, ну, понятно, носки и носки, да, о они примерно не та не такая дорогая покупка и необходимая. Вот, по поводу платья, а не надо конкретно прописывать, какое платье. Можно написать, что у меня есть, например, вот такой бюджет на то, что мне просто понравится, и всё. И если это платье, которое выкинули, и оно дешевле в 3 раза, но при этом всё равно очень дорогое, оно в твой бюджет вкладывается, значит, ты его можешь купить без зазрения. Потому что ты уже ат ну, м, м, отре как это, отрегулировал, ты уже понимаешь, что в этот бюджет вкладываешься. Если же это платье в твой бюджет не вкладывается ещё раз, мы щас говорим не конкретно про платье, не по конкретно про какую-то покупку, а мы образно, сколько можем потратить денег на то, что мне, может быть, не очень нужно прямо сейчас, но тем не менее порадовать себя хочется.
Мгм. Да. Мгм. Да. То есть ты рекомендуешь из своего месячного дохода выделять сумму на то, чтобы вот я могла потратить непредвиденно, правильно?
Абсолютно абсолютно.
Ну, слушай, это здравый смысл. И я думаю, что, наверно, мне есть смысл даже вот, э, в "Айфоне", м, в заметках какую-то вести, может быть, какую-то запись того, что я позволила себе по суммам, да? И потом, наверное, посмотреть, когда я захожу, действительно держать сумму какую-то в уме и понимать, что вот это вот платьишко подождёт, может быть.
Да. Абсолютно.
Да. Слушай, ну, хороший совет, спасибо тебе огромное. Ты знаешь, всегда важно, чтобы кто-то посмотрел на твою ситуацию со стороны, потому что она мне казалась вообще неразрешимой. Знаешь, я всё время вот, э, ловлюсь на эти эмоциональные вещи, а тут вроде бы, как бы, и можно это делать, да, но в меру. Да. Ты знаешь, мне нравится. Мгм.
Конечно. Э, планирование. Да, планирование, э, при таких кам а, импульсивных покупках- это очень важная история. Если ты можешь планировать и ты можешь и в "Айфоне" или, э, хочешь, нак нак бумажке пиши, как тебе удобно, главное, чтоб те было комфортно. И то же самое касается еды. Список написала, и какой-то момент можно какой-то процент от этой суммы выделить на что-то, что тебе, например, ну, прям захочется попробовать. Это могут какие-то пирожные, или если ты за м, против пирожных, ты можешь там что-то, какой-то новый вид там чего угодно попробовать, сыров каких-то. Пусть будут пусть будут пирожные. Да, пирожные- это замечательный вариант. В общем, э, траты- они запланированные, и при этом в них же, в этих планах, есть ещё и траты на что-то незапланированное. Таким образом ты очень сильно отрегулируешь и бюджет свой, и не будет такого, что, э, там, у тебя чт у тя будут оставаться деньги, самое главное. То есть ты не будешь всё тратить.
Да. Мгм. Да, пусть будут пирожные. <laughs> Да, м. Слушай, спасибо тебе за такие советы. Стоит прислушаться на самом деле. Я очень постараюсь так и делать.
Я очень рад, что эти советы тебе оказались полезны. У тя всё получится. Удачи!
Спаси